あ、そうなんですよ。なんか、ただその問題間違えただけなのに、なんか自分ってすごい頭悪いんじゃないかとか、なんか、もう違う方向に発展しちゃって、自分を攻撃しちゃうみたいな。
うん。 うん。 ああ。 ああ、うん、自分を攻撃しちゃうんですね。うーん。で、それ、どれぐらいの間こうなんかこう、自分をちょっと責めちゃったりする感じですか？結構長いことやります
<laughs> なんかそうなんですよ。 ああ、なんか寝る寝る前に思い出して。で、なんかなんかその、全然関係ないんですよ。その問題をその試験勉強をして、まあ、ちょっとあの思ってた風に進まなくてっていうネガティブなものと、なんか過去の行いを、思い出して、ま、でもあんまり過去のことって結構はっきりわかんないじゃないですか。なんかもうほぼ忘れてる状態でも、なんか、いいことは思い出さずになんか、微妙に悪かったことを思い出して、「あ、これ今と一緒じゃない？」みたいな風に思い出して、「あ、じゃあ昔からなんか挫折してるから今回もダメなのかな」みたいな、なんかもう全部繋げて否定しちゃうんですよね。
ああ。 うん。 うん。 ああ、うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 うん、うんうん。 ああ、なるほどね。なんかありますよね、なんかこう、いいことも悪いことも、おんなじぐらい人生にあったはずなのに、なんか悪いことばっかり思い出しちゃうみたいな時ってありますよね。
うん。 そうなんですよ。ね、ほんとに、もうちょっといいことを思い出して、自分を勇気づけてって風にしたい
うーん。 うん。
なんかめっちゃ悪いことだけ思い詰めて、で、寝る前、特にそのネガティブな悪循環が続いて、2時間ぐらいモヤモヤして。
うん。 うん。 うん。
もう「終わりだ」みたいな、「人生終わりだ」みたいに思い詰めて。で、またそれ変なのが、朝起きたら、もうすっかり忘れてるのが嫌なんですよ。
ああ。 うん。 うん。 あ、え、でも、すっかり忘れてるんですか？朝には。
<laughs> そう朝起きてすっかり忘れて、「あ、なんか今日いい朝だな」みたいな。で、なんなんで昨日あんなにそう、悩んでたんだろう。
<laughs> あ、いや、いいうん。いや、いいじゃないですか、それ。
あ、いいですかね。なんか、そのサイクル無駄じゃないですか。結局なんか、結局、朝起きてポジティブなるんだったら、なんでその日の夜に無駄にね、睡眠を削って、なんか自分を攻撃しまくるんだろうって風に、もうそれがま
うん。 <laughs> うん。 うん。 うん。 いやいやいやいやいやいや。いや、多分多分それはあの、ご自分のプロセスの一環なんじゃないですか？もしかしたらそう、くよくよする時間がそれがなかったら、もしかしたら朝スッキリしてなかったりするかもしれませんよ。
っていうか、うん。 ああ、うんうん。 <laughs>